دي مختلِفة خالص عن طِب الأسنان، بعيدة تمامًا فعلًا. آه. آه. آه. تمام.
اختلاف جذري، آه، آه بعيدة جدًا. <tsk> فأنا كنت ساعتها حاسس بصراحة بضغط نفسي جامد أوي، وحاسس إن أنا يعني مخنوق، مش عارِف أعمل إيه، مش عارِف أراضِي نفسي، والّا أراضِي أهلي. يعني هُم عايزين آه هُم عايزين ي يعمَلوا لي آآ، اللي هو يعني م م مس مر مستوى اجتماعي عالي، الناس تبقى محترَماني أكتَر، آآ، الواحد يعني آه، الدكتور راح زي ما بيقولوا كده، الدكتور راح الدكتور جه.
أوكي. آه، آه. امم. آه أوكي، طيب وإيه، اخترت إيه بقى في الآخِر؟ أو يعني آآ نزلت على رغبتهُم، والّا آآ دخَلت ع في اختياراتك أنتَ؟
بصراحة أنا استسلَمت لرغبتهم في الأوَّل، ودخَلت كلية طِب أسنان فعلًا، اللي هي اللي هُم كانوا عايزينها، تمام؟ وقُلت يعني هُم هُم أكيد عارفين مصلَحتي، وأنا يمكن الموضوع يعني آآ، يعني ممكن يكون الموضوع فعلًا هُم شايفين الصح بحُكم الخِبرة وكده، ويعني قُلت خلاص أنا هاجرِّب وأشوف يعني، لو ارتَحت ارتَحت، ما ارتَحتش خلاص أنا آآ، يعني ها هاجرِّب أحوِّل أو كده، بس كنت خايِف طبعًا من إن أنا ما أرتاحش آه.
امم. آه. إمم. آه. إمم. آه. قرار مبدأي. القرار جريء جدًا منَّك بصراحة. <chuckles> تمام، إمم.
آه، فأنا استسلَمت، زي ما يعني أنا مسمِّيها كده الاستسلام أنا استسلَمت ساعتها، وقُلت خلاص أنا هاخُش وخلاص زي ما هُم عايزين.
آه. تمام.
ده يعني فعلًا دخَلت الكلية، حسِّيت إن أنا ح يعني مرِّيت بحالة اكتئاب بصراحة، ما أكدِبش عليكِ، فعلًا كنت متضايِق، متضايِق أوي آه جدًا، كنت متضايِق أوي، حاسِس إن أنا مش أنا مش أنا، يعني أنا مش ده مش مكاني، أنا مش مش آه، آه، آه، يعني حاسس إن أنا غريب.
إمم. ياه، للدرجة دي! امم. إمم. آه. دماغك خالص. إمم. إمم.